Mh, devo dire che mi ispira molto come cerchi di avere quest'approccio anche grazie a fare altre cose, no, come per esempio la passeggiata. Ma tu ti dedichi questo momento ogni giorno?
Mhmm, la il momento della passeggiata sì, è una cosa, mhmm, che ormai è diventua è diventata un po' un rituale quotidiano, perché, mhmm, diciamo che preferisco, mhmm, fare la spesa ogni giorno, quindi appunto l'abbino a questa abitudine di fare la spesa quotidianamente visto che ho appunto il supermarket vicino casa, quindi faccio quei 5 minuti a piedi che si trasfo in 20, ehm, ascolto musica, tanta musica <chuckles> in que in quei pochi minuti perché a volte do anche skip, non sono una persona che ascolta una canzone fino alla fine.
Mi sembra ottima come idea. Ci può stare.
Sì è il mio modo di, mhmm, ricevere quel poco di informazione, ma buona, capisci?
E ti fai molto consiglia fai skip facendo proprio tipo, mhmm, ehm, switch veloce su su Spotify, oppure, mmhm, ti concentri aggiorni maggiormente su un'artista?
Cioè più che sì, sì.

E avete ancora questo rapporto, no, come mi dicevi, di amicizia comunque
Assolutamente, sì e ma è uno dei miei artisti preferiti prima di, mhmm, essere un amico, cioè ci siamo vi ci siamo visti conta 3, 4 volte, però io sono uno <chuckles> dei s io vivo anche in in in in un altro paese, cioè non s non vivo in Italia, no, e quando lui vede la sua statistica Spotify vede che io ho sono il primo degli as <chuckles> il mio paese è fa più ascoltatori di di sì quasi del dell'Italia, certo.
Eh, particolare quando succedono queste cose. Ah, okay. <chuckles> Di internazionali. Ma ti è mai capitato che una delle tue abitudini invece, smettesse di funzionare? Di quelle che ti aiutano a salvarti dal blocco.
Ehm sì. S sì, sì, sì, cioè, magari mi è capitato, però raramente, ehm, cioè mi sento abbastanza, uhm, statico nei miei modi di fare e penso che cioè sono arrivato a farli funzionare bene, però magari può capitare che, nonostante mi faccia la mia extra super tisana energizzante <chuckles>
Super energizzante da vendere, perché, potresti vendere?
ehm, può capitare che, mhmm, mhmm, inizi a venirmi l'ansia più che l'ispirazione, ci sta.
Beh, ehm, tu conta che comunque l lì all'interno di questa tisana, ci metti veramente la qualunque, quindi in certi momenti magari sì, può anche farti venire un po' d'ansia.
Vero. <chuckles>